तो ह देखिए, आजकल ना अपने अंदर एक अ, उलझन अ, जो है मैं वो लेके घूम रही हूँ और ऐसा लगता है कि अ, परिस्थितियों और अ, लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं ना अ, उनमें जो है मैं अपने ही मूल्य से अ, दूर होते जा रही हूँ। अ, बोल सकती हैं कि अपना जो अ, य अपनी इम्पोर्टेंस है या एक अपनी जो अमूल्य हैं, उनसे दूर होते जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों की अपेक्षाएँ बहुत सारे हैं। पहले मुझे ये मतलब अ, साफ़ पता होता था कि मेरे लिए जो है ना क्या सही है और क्या ग़लत है कि मुझे क्या करना है या मैं क्या चाहती हूँ या मैं किस चीज़ में खुश हूँ। लेकिन अब जो है ना जैसे कि काम और परिवार और समाज के दबाव में ना कई बार अ, मैं वहीं कर रही होती हूँ, जो मतलब होता है ना कि अ, जो मुझसे उम्मीद की जाती है अम, ना कि जो मैं सच में करना चाहती हूँ या जीय मतलब होता नहीं कि जो मेरे मन से जो है मुझे लगता है। मैं उनकी उम्मीदों के हिसाब से कर रही होती हूँ। तो कभी-कभी मन में ना सवाल भी आता है कि क्या मैं सच में ही सही दिशा में ही जा रही हूँ या क्या मैं खुद के साथ ईमानदार हूँ? ओ, क्योंकि मैं अपनी जो मतलब होता है ना कि अ, अपने से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं कर रही होती हूँ दू दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों की अपेक्षाएँ के हिसाब से मैं काम कर रही होती हूँ। तो मैं ना अपने मूल्यों से जुड़ा, मतलब रहना चाहती हूँ कि अ, जो अ, मेरा इम्पोर्टेंस है, उनसे जुड़े रहना चाहती हूँ। लेकिन बदलती परिस्थितियों में ना ये बहुत ही ज़्यादा अ, कठिन लगने लगा है। तो अ, मतलब आप बता सकते हैं कि ये कैसे संभव है कि मैं अपने मूल्यों और मानकों से अ, जुड़े रहूँ।
जी, बिल्कुल, पहले मुझे ये बताइए कि आप जैसे बता रहे हैं आपको मूल्य जो है कहीं न कहीं आपके कुछ मूल्य तो होंगे आपके अंदर अ, जो आप जिसके साथ चलती होगी। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन-से है उनमें से थोड़ा बताएँगे उनके बारे में आप मुझे?
अ, जी, हाँ, अ, अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए सबसे मूल्य अ, जो है या जिन चीज़ का अ, मतलब मूल्य मेरे अ, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, वो हैं मेरे लिए एक ईमानदारी और आत्मसम्मान, कहीं न कहीं मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा के कोई भी ऐसे कार्य करने से मैं खुश नहीं रहती हूँ, जो बिल्कुल मतलब होता है ना कि मेरे आत्मसम्मान के हिसाब से ना हो और दूसरों के अ, प्रति अ, मतलब असम्मान, दूसरों के प्रति सम्मान भी हमेशा सबसे ऊपर रहा है मेरे लिए तो मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ों के बहुत मूल्य रहे हैं, और मैं चाहती मतलब होता है न की थी कि अ, मैं जो भी करूँ ना मैं दिल से मतलब होता है न की, सही लगे मुझे वो ऐसा नहीं है कि कोई चाहता है इसलिए करूँ। अ, अगर मैं अ, परिवार की ही बात करूँ तो मेरे अ, पापा चाहते हैं कि मैं कुछ और बनूँ या मेरे मम्मी चाहते हैं या मेरी शादी के बाद अभी जो है अ, मेरे अ, ससुराल वाले जो हैं कुछ और चाहते हैं, पर सारे लोगों की जो अपेक्षाओं के हिसाब से मैं करती हूँ पर कहीं न कहीं अ, उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अब मेरा आत्मसम्मान कहाँ है? या मेरे जो मूल्य हैं वो कहाँ है? अ, जो जिन चीज़ चीज़ जो चीज़ें जो हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन चीज़ों को जो है वो भूल जाते हैं, तो अ, मतलब होता नहीं कि ईमानदारी आत्मसम्मान और जो मुझे सही लगता है वो करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन, अब कई बार ना मतलब समझौता कर लेती हूँ मैं कहीं न कहीं, ताकि अ, किसी को जो है बुरा ना लगे या किसी की मतलब होता है न किसी स्थिति में भी मतलब होता है न कि अ, परेशानी ना हो लोगों को, और इन सारी चीज़ों के बीच में मैं ये भूल गई हूँ कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं पर मैं उनको बिल्कुल भी मतलब होता नहीं कि अ, एक अ, आगे ले ही लेके जा ही नहीं पा रही हूँ तो यही उलझन मेरी लाइफ में चल रही है अभी।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं आपको अपने मूल्य कभी छोड़ने पड़ जाते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए। मुझे ऐसा कोई उदाहरण देंगे आप कि आपको कभी ऐसे हुआ है जैसे आप बता रहे हैं आपको छोड़ने पड़ते हैं तो ऐसा कोई उदाहरण दे पाएँगे, जिसमें आपको ऐसे छोड़ने पड़े अपने मूल्य? जब आपको नहीं छोड़ने थे बट आपको तब भी छोड़ने पड़े कि दूसरे को खुश करने के लिए या फिर कहीं न कहीं लड़ाई ना हो, तो आप बता सकते हैं इसके बारे कुछ?
जी हाँ, देखिए, अ, बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसे अ, मतलब कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है और जो अ, आपकी अ, मतलब होता है ना कि अ, भविष्य को लेके आपने कोई ऐसा लक्ष्य ठाना हुआ है कि आपको ये करना है या ये बनना है और कहीं न कहीं हर व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है कि वो अपना मनचाहा काम करे या मनचाहा अ, मतलब होता है ना कि जगह पर अपना भविष्य बनाए। तो ऐसे ही अ, मतलब अ, मैंने भी अ, एक अ अ, चीज़ करने के लिए सोच अ, मतलब सोची थी कि मैं अ अ, बिज़नेस करूँगी। और अ, पर अ, जैसे-जैसे मतलब होता है ना कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो सारा कुछ जो है मैं अपने मन के हिसाब से कर ही रही थी और मैं महत्वपूर्ण जो भी मेरे लिए अ, बहुत मूल्यवान चीज़ें हैं या जो भी है, मैं वो सारी चीज़ें जो है कर रही थी। पर कहीं न कहीं जब शादी हो गई है उसके बाद से जो है अ, मुझे बिज़नेस करना है वहाँ पर भी सब लोगों का अ, रोक-टोक है या सबका ये कहना है कि, "बिज़नेस करके क्या करोगी? लॉस हो जाएगा या तुम्हारी शादी हो गई है अब। तुम एक अ, प्रॉपर अ, जॉब करना ही चाहती हो तो कोई वर्क फ्रॉम होम ढूँढ लो या, कोई ऐसी अ, काम कर लो जो तुम मतलब होता है ना घर बैठे-बैठे कर सको।" तो वहाँ पर मेरा कहीं न कहीं जो अ, महत्वपूर्ण अ, चीज़ें हैं या मेरा मेरे मुझे जो अच्छा लगता है या मेरे आत्म-सम्मान से जुड़े हुए काम में मुझे अ, दूसरों को खुश करने के लिए छोड़ना पड़ रहा है। और जैसे मैंने बताया मुझे बिज़नेस करना है पर लोगों की बातें और लोगों की अपेक्षाएँ के चलते जो है, मैं कहीं न कहीं कर नहीं पा रही हूँ और उनकी बातों को जो है मैं मानती आ रही हूँ। पर अ, मैं उस चीज़ से कहीं पर भी मतलब होता नहीं कि खुद से खुश ही नहीं हूँ। अ, कर तो रही हूँ, ऐसा लगता है ज़िंदगी भी जी रही हूँ, सारा कुछ हो रहा है पर एक होता है ना दिल से जब इंसान खुश नहीं होता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ों की कमी जो है महसूस होता है आपको। तो वो कमी मुझे हर रोज़ ही अ, महसूस होता है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि मैं बहुत बदल गई हूँ। मैं जैसी थी या मैं जैसी हूँ वैसे तो मैं मतलब होता है ना कि अभी अ, वैसा मेरा जो व्यक्तित्व है, वो आ ही नहीं रहा है बस लोगों के लिए मैं जी रही हूँ। तो ये जो है अ, मुझे अ, छोड़ना पड़ रहा है और मुझे बहुत दुख है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए या कैसे मैं जुड़े रहूँ अपने आप से या अपने अ, मतलब जो मुझे ज़्यादा पसंद है उन सारी चीज़ों से।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ जैसे आप बता रहे हैं। अ, मुझे एक बात बताइए जैसे आपने बताया मूल्य को आपको कभी छोड़ना पड़ रहा है जैसे हमने छोड़ा भी मूल्य को अपने, कि आपको कहीं न कहीं बिज़नेस स्टार्ट करना था नहीं करा पर आपने, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने उसके लिए लड़ाई करी हो, कि नहीं-नहीं मैं नहीं छोड़ूँगी इस चीज़ को या मैं इससे नहीं हटूँगी। तो अ, कभी ऐसा हुआ है कि आप या हमेशा ऐसे ही रहा है कि आप हमेशा बोलते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो कुछ नहीं होता?
अ, जी, अ, देखिए अ, अगर मैं बोलूँ तो जब अ, तक शादी नहीं हुई थी, तब तक तो मैंने अपने माता-पिता से या अपने फैमिली वालों से अ, बहुत बार लड़ाई की है, कि उनका कहना था कि तुम एक प्रॉपर अ, जॉब करोगी या काम करोगी अ, पर मैंने उनको हमेशा से बोला था कि मुझे बिल्कुल भी रुचि नहीं है काम पे, मुझे बिज़नेस पे ही रुचि है और मैं वही करना चाहती हूँ। वहाँ पर मैंने लड़ाई की है अ, पर अ, अगर यहाँ अगर मैं शादी के बाद की बात करूँ तो, लड़ाई नहीं की है मैंने वही जैसे मैंने बताया कि कहीं न कहीं अ, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना अ, चुप हो जाती हूँ मैं। और वहीं पर मुझे ऐसा मतलब महसूस होता है कि मैं अपने आप से दूर हो रही हूँ या मैं ये हूँ ही नहीं, जो मैं कर रही हूँ या जैसा मैं अपना व्यक्तित्व दिखा रही हूँ। तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं मैं ना लड़ाई कर पाती हूँ और ना ही कुछ बोल पाती हूँ।
मुझे एक आख़िरी सवाल का जवाब दिए मतलब संक्षेप में दीजिए कि आपने इससे बात करने की कोशिश करी इसके बारे में आज तक कभी किसी से मतलब पहले आपने बात करी अपने माता-पिता से या फिर कहीं न कहीं अपने पति से कभी आपने बात करने की कोशिश करी इसके बारे में?
अ, मैंने अ, अपने माता-पिता से भी बात करने की कोशिश की थी अ, और पर उनका कहना यही था कि देखो अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अ, तुम्हें और तुम्हारी फ़ैमिली को जैसा भी सही लगे उनको बात करने की कोशिश करो या उनको समझाने की कोशिश करो। तो उनका प्रतिक्रिया तो यही था उतना ख़ास जो है मदद उनसे भी नहीं मिला और मैंने अपने पार्टनर से भी बात करने की कोशिश की, कि मैं जो चाहती हूँ मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं सब की अपेक्षाओं के उलझन में जो है फँस गई हूँ और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अ, मेरे जो है मूल्य कहाँ है या जो मुझे अच्छा लगता है या जिनको मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ, वो तो मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। पर उनका भी यही कहना है कि कोई बात नहीं हो जाएगा धीरे-धीरे। पर वो अंतरात्मा में झाँक के देख ही नहीं रहे हैं कि मैं क्या चाहती हूँ तो कहीं न कहीं मदद जो है अ, अच्छी तरीके से नहीं मिला है किसी से भी।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि समस्या कहीं न कहीं मैं समझ पाया हूँ, कि देखिए हमारे मूल्य ही बहुत हमारे लिए जीवन को हमारे को वो करते हैं, चलाते हैं हमारे मूल्य जैसे होते हैं तभी हमारा जीवन अच्छा चल पाता है। अच्छे पक्के मूल्यों से अच्छा जीवन चलता है मुझे लगता है कहीं न कहीं और देखिए जैसा आप बता रहे हैं कि आप अपने आप को कहीं न कहीं बदल लेते हैं जब आपको लगता है कि लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो। देखिए जैसा आपने बताया, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको ना, थोड़ा-सा बात को लड़ना शुरू करना पड़ेगा अपने लिए। देखिए ऐसे नहीं बोल रहा कि आप लड़ाइयाँ करे जाके आप बिल्कुल ही झगड़े करने पे आ जाए। पर थोड़ा-सा आपको ना एक कहते हैं एक स्ट्रांग स्टैंड लेने की ज़रूरत है कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर। मेरे को लगता है थोड़ा-सा एक ना, बात करिए प्यार से बात करिए थोड़ा-सा और जोश से बात करिए, थोड़ा ज़ोर लगाके बात करिए कि हाँ, मेरे को ऐसे करना है और मेरे मूल्य यही कहते हैं। देखिए कभी-कभार क्या होता है ना थोड़े-से अ, मतलब हम दिखता नहीं है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, जैसे अगर मैं अंग्रेजी शब्द यूज़ करूँ तो कि हाँ, मेरे को ऐसे मैं बोलूँ कि मुझे ये करना है और मैं उसमें मैं कॉन्फिडेंस ना दिखाऊँ, तो लो सामने वाले लोग ना बाल उसको सही से लेते नहीं है। समझते है ऐसे ही बोल रहा होगा छोड़ो इसको हम बहला-फुसला देते हैं कुछ नहीं होता। तो लगता है कहीं न कहीं आपको ना मूल्य को थोड़ा-सा अपना एक बड़ा ही एक अ, स्ट्रांग तरीके से आगे दिखाने की ज़रूरत है, कि देखो यार मेरे को ऐसे करना है, मुझे ये सही लगता है तुम तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? देखिए मैं ये यहाँ पर नहीं बोल रहा आप लड़ाई करिए पर कहीं न कहीं आपको बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है आस-पास के लोगों से, जैसे मैंने बताया आपके अ, प ससुराल वालों से या अपने पति से आप बात करके अपने पार्टनर से बात करके देखिए कि वो क्या कहते हैं। उनके सामने एक ना बैठिए आराम से एक बिना डरे निडर होके उनके सामने अपने कहीं न कहीं वो रखिए अपना सोच रखिए कि देखिए मेरी सोच ये कहती है, और मुझे लगता है ये सही है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप अ, हमेशा दूसरों की अ, त्व खुशी के लिए अपने मूल्य छोड़ती रहेंगी, तो एंड अंत में ना आप ही दुखी हो जाएँगी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं गलत हो जाएगा और वो ना कहीं आपको ही एंड में अंत में जाके आपको ही ठेस पहुँचाएगा। आप ये सोचेंगे अंत में कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर लिया? तो देखिए मेरे को लगता है वो दुःख से अच्छा थोड़ा-सा आप न अगर थोड़ा-सा लड़ेंगी, थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि देखिए चुप्पी का मतलब तो यही होता है कि आप बिल्कुल ठीक है, लोग मान लेते हैं कि हाँ तुम तो ठीक हो तुम छोड़ो। तो कहीं न कहीं देखिए लोगों को जो है आपको बात करनी पड़ेगी अपना एक कहीं न कहीं आपको रखना पड़ेगा कि हाँ, देखिए मेरा पॉइंट ये है, तो आप थोड़ा एक स्ट्रांग होके आगे अपना पॉइंट रखिए और आप दिखाइए कि हाँ, मेरे को मेरा मूल्य ये कहता है मुझे इसके साथ ही खड़ा होना है और मैं, कहीं न कहीं देखिए इसके आसपास में कंप्रोमाइज कर लूँगी बट मैं इसको पूरा छोड़ नहीं सकती। तो न एक थोड़ा आप थोड़ा स्ट्रांग होके बात करे मेर को लगता है कहीं न कहीं आप अपने मूल्यों के साथ खड़े होइए, पूरा अपने अ, बिल्कुल उसके साथ कि हाँ, मेरा ये मूल्य यही कहते है मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ तो कहीं न कहीं आप इससे अपनी ज़िंदगी को कहीं न कहीं बेहतर कर पाएँगे मेरे हिसाब से। जी।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, आपने जो भी सुझाव दिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं इसको भविष्य में आज़माने की भी कोशिश करूँगी और बिल्कुल खुल के सबसे बात करने की भी कोशिश करूँगी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सुझाव के लिए।
और आपका भी मुझसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल मैं यहीं पर हूँ आपको मुझसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।